जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है अ, कि अ, मेर काफ़ी समय तक जब मैं छोटी थी, तो काफ़ी समय तक मेरे माँ-बाप को ये अ, ये शंका होती थी कि मैं शायद अ, शायद मुझे लड़कियाँ पसंद हैं क्योंकि मैं लड़के दोस्त बनाती ही नहीं थी और हमेशा लड़कियों के साथ ही घूमती रहती थी या लड़कियों के साथ ही फ़ोन पे बातें करती रहती थी, मेरे भाई का भी यही हाल था उसके भी जो सारे दोस्त थे सारे लड़के ही थे और अ, इ इन फैक्ट आज भी हम उसके जो बचपन के कुछ दोस्त हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपनी भाभी को ये कह के चिढ़ाते कि देखो आपकी सौतन का कॉल आया है।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
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सच

जी, जी। <chuckles> नहीं तो उसको चुगली कहना नहीं कहते ना, तो हम उस वक़्त उसका अ, क्या कहते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके से उस अपने उसकी भलाई के लिए एनालिस एनालाइ अ, एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी खामियाँ दिख रही हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि दूसरों को भी दिख रही हैं या सिर्फ़ हमें गलतफ़हमी हो रही है, तो फ़िर वो ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ दूसरे दोस्तों के साथ उस बारे में अ, बातचीत करें और और एक सही एक निर्णय पे पहुँचें कि हाँ, हमारा दोस्त है तो पागल।
जी, जी। बिल्कुल मैं अ, सम जी। जी, जी।